Okay, ja, aber dann ha hast du ja so 'n bisschen diesen Vorteil, dass du dir das so ja, mehr oder weniger so selber raussuchen kannst und da wirklich so drauf eingehen kannst. Also, du kannst dir irgendwie deine Präferenzen selber so 'n bisschen zusammensuchen und dir sagen: „Hey, das macht mir unfassbar Spaß“ und vertreibst dann zum Beispiel so was wie wie Merch oder eben diese Prints auf auf T-Shirts oder vert vertau verkaufst das dann quasi auf Dropshipping und hast so 'n bisschen deine eigene Projekte. Vielleicht ist das weil das, so wie es sich's jetzt anhört, klingt so nach dem, was du vielleicht am ehesten anstrebst und was du dir auch am am besten vorstellen könntest und da einfach so den Fokus darauf legst: Okay, was willst du wirklich selber machen? Wofür brennst du so richtig und was ha wofür hast du so am meisten Begeisterung und, ja, das dann einfach anstreben und du gibst dir auf jeden Fall gut gen also f genug Zeit so, sage ich mal, wenn du sagst, okay, bis Ende nächsten Jahres ziehst du diesen Jail Sales Job auch noch durch und gehst da auch sehr realistisch dran. Deswegen, ja, fokussier dich einfach auf die Dinge, die dir wirklich Spaß machen und ich glaube, das ist so der der der beste Weg, um da einfach dann tiefgründiger und auch langfristiger vor allem dann, ja, vielleicht tolle Kundenbeziehungen aufzubauen und über diese Dropshipping, da führt ja dann oft in solchen Situationen führt dann das eine zum anderen und durch Zufälle und durch irgendwelche Kontakte kommst du dann in diese in die Firma rein oder mit dem Kunden in Kontakt und ich glaube, das solltest du am ehesten so danach nachgehen quasi, ja.
Mhm. Ja, klingt, äh, für mich auch auf jeden Fall vernünftig, ne, da das so 'n bisschen vorhersehbar ist. Am Ende des Tages weiß man aber auch nie, wie's genau wird, ne? Das weiß ich ja auch. Vielleicht wird's auch 'ne Mischung aus 2 und 3, ne, kann auch sein. Also, geht auch, <chuckles> genau, weiß man, wie du gesagt hast, nicht mit wem man in Kontakt kommt und Kontakte, ne, das sind ja meistens so Türöffner da an Möglichkeiten. Deswegen, ähm, ja, f ich muss sagen, es es ist gut, das noch mal, äh, von Extern zu hören, so, äh, welche Richtung, ne, man gehen kann, äh, dass ich da noch mal 'n bisschen, äh, ich sage mal, Sparring machen konnte mit meinen Ideen und damit nicht alleine war. Deswegen danke dafür, hat echt geholfen, das mal rauszulassen, ne?
Ja, Genau, eben. Natürlich nicht, ja Ja, genau eben, kannst du so verbinden dann. Absolut, ja. Super, ja. Ja, ja. Ja, absolut. Folge dem, was dir am meisten Spaß macht und wo du am meisten für verbrennst und dann, wie gesagt, ergeben sich die meisten Dinge. Grade bei so kreativen Projekten ergeben sich die meisten Dinge und Projekte einfach von von selber so, deswegen, ja. Auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ich hoffe, dass du dann glücklicher bist als jetzt mit deinem mit deinem Berufung. Bitte, tschau.
Super, danke. <chuckles> Dankeschön.